Ja, wie war denn dein 1. großer Umzug allein?
Ja, also ich bin 2023 das 1. Mal von von, quasi, Familienhaus ausgezogen. Bin da, äh, in die Stadt gezogen, in der ich auch studiert habe. Ähm, weil ich dachte, es läuft vielleicht 'n bisschen besser, wenn ich näher zu in der Stadt wohne. Ich muss da nämlich von von mir zu Hause aus wirklich jeden Tag 1,5 Stunden fahren, was sehr anstrengend war. Und daher hatte ich mir vorgenommen: „Weißt du was, gehe einfach jetzt und such dir 'ne Wohnung in der Nähe deiner Universität.“ Da habe ich auch eine ganz passende gefunden gehabt und bin da halt auch eingezogen. Aber ich würde sagen, da hatte ich auf jeden Fall m meistenteils nur, ähm, schlechte Erfahrungen mit gehabt, vor allem, was das Thema Geld angeht. Ich hatte wirklich 'nen langen Zeitraum sehr wenig Möbel. Ich habe nämlich insgesamt 6 Monate in der Wohnung gelebt, oder 8 müssten das sein. Und ich hatte wirklich nur in mein Schlafzimmer Möbel, äh, quasi voll gehabt und und das Badezimmer. Ich hatte keine Küche. Ja, ich hatte 'n Toaster und 'n paar andere Utensilien, die man in der Küche braucht, aber jetzt keine Küche. Ähm, dann, ich musste meine meine ja, Teller und so Gläser dann auch, äh, in der Spüle im im Badezimmer quasi sauber machen. Ja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Vor allem musst du bedenken, zu der Zeit habe ich auch nicht gearbeitet. Ich habe auch wirklich nichts dagegen getan quasi das Geld da zu beschaffen, um mir da so 'ne schönere Wohnung, ähm, aufzubauen und Möbel zu kaufen. Ja, das war auf jeden Fall im Groben und Ganzen 'ne ziemlich schlechte Erfahrung, würde ich sagen.
Mhm, und du bist fürs Studium umgezogen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, damit ich 'n bisschen näher vo an der Uni bin. Ich musste dann auch wirklich nur 10 Minuten mit dem Bus fahren, da war ich schon direkt vor der Universität. Es kam wirklich sehr gut gelegen. Also, ich meine, am Ende des Tages war auch die Miete ziemlich niedrig. Ich musste da jetzt nicht wirklich viel für zahlen, aber, ja, wenn man jetzt nur BAföG bekommt, damit die Miete zahlt und, ähm, quasi nicht nebenbei arbeitet, um sich, ähm, Möbel zu kaufen, dann wird man da ja auch in der Wohnung nicht glücklich. Man fühlt sich 'n bisschen, ja, leer wie so 'n so 'n leeren Raum. Und das war auf jeden Fall ja ein schlechter schlechter 1. Eindruck für mich.
Mhm, ja, die erste Wohnung ist ja eigentlich immer was Besonderes, ne? Bei dir halt jetzt leider so 'n bisschen im negativen, ähm, Sinne, äh, hm, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn's dir dann nicht gefallen hat, son diesen das wirklich so ist, wie du es beschrieben hast, ne, dass du da dein Zeug in der im Badezimmerbecken, äh, irgendwie waschen musst, so das ist natürlich dann nicht optimal. Also, auch für 'n Studenten ist das schon dann eigentlich niedriger Standard. Ähm, wie hat sich's denn angefühlt, äh, also, du bist quasi von zu Hause ausgezogen, wusstest so: „Okay, meine erste Wohnung, jetzt habe ich den Schlüssel in der Hand.“ Und wie war so der erste Tag? Also, hast du dich da gefreut, dass du endlich mal irgendwie, ja, alleine wohnst, 'ne eigene Wohnung hast? Ähm, hast du da noch Erinnerung dran, was du da so gedacht hast?
Ja, natürlich, ich habe, ähm, den Vertrag unterschrieben, habe dann die Schlüssel bekommen, war dann in diesem ja, war dann in dieser Wohnung drin und hatte natürlich so 'ne grobe Vorstellung, wie das Ganze aussehen sollte. Ich war ständig auf Poco, Ikea und auch auf Zara Home unter anderem unterwegs und habe mir da viele Möbel angeschaut. Und, ja, habe mir so eine grobe Vorstellung halt quasi g gehabt, wo ich mir dachte: „Ja, okay, so soll das ungefähr aussehen.“ War auch sehr, ähm, glücklich darüber, weil die Wohnung hat mir wirklich unglaublich gefallen. Ich war habe mich sehr glücklich geschätzt, dass ich die Wohnung bekommen habe. Und ja, dann war ich halt, ähm, im 1. Tag wirklich, ne ich hatte mir da 'n Bett gekauft und da habe ich mir auch so 'n Schrank besorgt gehabt und un und so und so 'n paar Sachen für für das Schlafzimmer. Habe die dann zusammengebaut und habe da quasi meine 1. Nacht drin verbracht gehabt. Und, ja, es war erstmal so 'n sehr schönes Gefühl und dann kam 'n bisschen so die Einsamkeit mit, ne? Weil ich da halt wirklich zum 1. Mal in meinem Leben irgendwo alleine wohne. Da habe ich mir auch am nächsten Tag 'ne Katze besorgt gehabt, wo ich auch direkt die Utensilien komplett gekauft habe, ne? Sei es Katzenklo oder auch, ähm, ja, Fressnapf und auch die, äh auch auch das, äh, Essen und Trinken für die Katze. 'N paar Spielzeuge von Action gekauft. Ja, da kam ich auf jeden Fall, ähm war das war die Wohnung schon 'n bisschen weniger einsam, weil man da halt nicht alleine war. Und die Katze war noch 'n Baby sozusagen, sie war 14 Wochen alt. Ähm, die kam dann halt auch ständig mit mir, äh, egal wo ich war in der Wohnung. Ja da eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, w waren das irgendwo auch bittersüße Zeiten, ne? Hätte ich jetzt die Wohnung besser gestaltet, äh, ähm, hätte ich wirklich gearbeitet und Geld beiseite gelegt für die Wohnung, kann ich bedenken, dass ich heute noch da wohnen würde. Und wenn ich jetzt zurückblickend darüber nachdenke, bin ich sehr traurig über diese Sache, weil ich es nicht anders angegangen bin. Und zur Zeit bin ich halt auch in der Überzeugung, dass ich wieder 'ne Wohnung suchen sollte. Aber halt quasi, dass ich das diesmal wirklich mit komplett anderem, ähm, ja, Bewusstsein angehen werde. Da bin ich mir auf jeden Fall fester Überzeugung von.
Ja, also, man blickt ja immer, ne, 'n bisschen mit Nostalgie auf die Vergangenheit zurück. Egal ob es 'ne gute Zeit oder schlechte Zeit war. Aber dann hast du ja zumindest für die Einsamkeit 'ne gute Lösung gefunden mit 'ner Katze, ne? Das, äh, ist ja auch, äh 'ne Katze bleibt ja auch, ja, sagen wir mal ich weiß nicht, wie alt wird 'ne Katze? 10, 15 Jahre vielleicht so, ne? Das ist ja dann schon so 'n Freund quasi, der einen durchs Leben begleitet.
Genau, also, da habe ich dieses Einsamkeitsgefühl gut bedeckt gehabt. Das war auf jeden Fall, ja, die Katze habe ich ja hier jetzt bei mir in der Wohnung immer noch da, äh, wo ich mit meinen Eltern jetzt wieder lebe. Ist auf jeden Fall ein guter Wegbegleiter, ne? Vor allem, wenn man so alleine wohnt in einer Wohnung. Genau.
Ja, voll. Wie lange warst du denn dann in der Wohnung? Also, du als du hingezogen bist, ne, Studium. Ähm, so, kannst du dich dann da noch erinnern, wie viel Zeit du in der Wohnung da verbracht hast insgesamt?
Insgesamt waren's, äh, ungefähr 8 Monate und ja, da da äh, natürlich hat mir sehr geholfen, mir auch quasi, n schneller zur Uni zu kommen. Und, äh, hast du nicht gesehen, alles drum und dran. Auch da hatte ich auch direkt vor der Haustür ein Gym, was 5 Minuten Fußweg quasi nur war. Ja, da habe ich mich auch angemeldet gehabt und habe da quasi schon eigentlich so 'n guten Start gehabt. Aber wie gesagt, ne, da hat halt das Finanzielle gefehlt.
Mhm. Haben dir deine Eltern beim Umzug geholfen oder hattest du Freunde oder so, die da beim Umzug mitgewirkt haben?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, hm, mein mein mein Vater hatte ‘ne f ‘n ‘n Bauunternehmen, da hat er so ein Sprinter, den habe ich mir ausgeliehen gehabt, damit ich die Möbel tragen kann. Finanziell habe ich jetzt nicht wirklich, äh, nach Geld gefragt. Also, ich habe das am Anfang auch nicht als nötig gesehen. Ich hatte da 3- 4.000 €, die ich beiseite gelegt hatte. Aber, ich habe halt erst gemerkt, nachdem ich wirklich, ähm, äh, eingezogen bin und, äh, mir die ersten Möbel gekauft habe, dass das nicht wirklich genügend war. Ähm, ja, also, da da, äh, habe ich dann wirklich viel mehr gestruggelt. Aber, ich denke mir wirklich, hätte ich so ‘n Minijob noch oben drauf gehabt, dann hätte ich genug Geld quasi, um mir jeden Monat ‘n paar kleine Möbel von Kleinanzeigen zu kaufen oder, ne, von Plattformen, wo man Secondhandmöbel kaufen kann. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall die Wohnung ‘n bisschen schneller voll kriegen können. Was ich halt auch noch anders machen würde, wäre auf jeden Fall das nächste Mal ‘ne Wohnung zu nehmen, wo schon ‘ne Küche drin ist. Ja, das sind so halt die Sachen, die mir da einfallen.
Ja, im Nachhinein weiß man immer alles besser, ne? Ähm. Hätte man hätte man das damals gewusst, ne, ist dann immer so der Spruch, der dann kommt. Ähm, was hast du denn am meisten unterschätzt, ne, bei dem Umzug? War's die Zeit, waren's die Kosten? War vielleicht die Bürokratie, ne, man muss sich in der neuen Stadt anmelden. Man braucht Internet, man braucht, äh, Strom, man braucht, ja, f ja, äh, ja, wie gesagt, G neues Gym. Ähm, was war da so die Sachen, wo du am wo du gemerkt hast: „Okay, irgendwie, das habe ich ja komplett unterschätzt, dass es so viel Aufwand ist bei 'nem Umzug?“
Also weniger die Zeit und auch weniger die Bürokratie, aber mehr das Finanzielle. Also die mit mit dem BAföG, was ich bekommen habe, konnte ich die Miete gut zahlen, aber, ähm, viel Leben von konnte ich jetzt wirklich nicht. Da bin ich des Öfteren nach Hause gegangen und, ähm, habe dann quasi Essen von zu Hause mitgenommen. Ähm, vor allem Sachen, die man nicht in den Kühlschrank packen musste, weil ich halt auch keinen Kühlschrank hatte. Ähm, zum Glück war damals Winterzeit. Die Sachen, die gekühlt werden mussten, habe ich dann einfach auf den Balkon getan gehabt. Und hatte dann quasi 'n bisschen, ja, das Wetter als q quasi so 'ne Notlösung für mich gefunden gehabt. Aber definitiv das Finanzielle, es ist der größte Faktor, der mir da viele Schwierigkeiten zubereitet hat. Nicht die Bürokrat Bürokratie und alles drum und dran, das ging relativ schnell. Und da habe ich mich auch direkt am Anfang darum gekümmert gehabt und dann war, äh, das auch wirklich gegessen. Also, das war jetzt wirklich, ja, kein großer, ja, Meilenstein, den ich überwinden musste.
Mhm. Mhm. Gab's dann auch positive Überraschungen, ne? Also, du du hast das jetzt alles sehr negativ gestellt, ne? Das Geld ist, äh, knapp gewesen. Die Wohnung war nicht so gut. Aber hast du auch vielleicht, äh, was Positives abgewinnen können?
Ja, vielleicht jetzt nicht, ähm, dort direkt. Aber die Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, ist auf jeden Fall unter anderem positiv, hm, weil ich ja weiß, was ich jetzt mittlerweile anders machen würde, ne? Ich bedenke da: „Okay, du hast die das bürokratische, äh, sehr gut hinbekommen, auch sehr schnell 'n Stromanbieter und auch das Internet und den Rundfunkbeitrag. Die Kaution hast du direkt bezahlen können. Aber was würdest du jetzt anders machen?“ Also, wenn ich jetzt wirklich nicht mindestens 4, 5.000 € beiseite habe, würde ich jetzt nicht 'ne Wohnung suchen. Wenn ich jetzt wieder 'ne Wohnung finden soll finden sollte, ich ich suche bin ja auch aktuell auf Wohnungssuche dann würde ich erstens mein Schlafzimmer, was ich hier bei meinen Eltern habe, quasi komplett erstmal mitnehmen, dort quasi, äh, dann, äh, als Schlafzimmer dann nutzen und dann, äh, die ja, neben der Kaution das Geld, was mir dann auch übrig bleibt, wenn ich da auch 'ne Wohnung finde, die direkt mit einer Küche ist, der direkt 3 bis 4.000 € dann für das Wohnzimmer investieren und dann hätte ich schon zumindest, äh, 'ne einigermaßen vollkommene Wohnung. Und dann würde ich mir nur noch quasi vornehmen, dass ich, ähm, von Zeit zu Zeit, wenn ich etwas finde, vor allem, was Angebote angeht, bei Ikea oder Poco oder bei XXL Lutz, ne, da gibt's auch viele, ähm, gute Möbel, dass ich da einzelne Sachen dann quasi von Monat zu Monat kaufe, damit ich mich, ja, immer wohler fühle und mi und mich dann mit so kleinen Sachen dann auch belohne. Also, das würde ich dann quasi 'n bisschen anders angehen.
Mhm. Ja, da hast du ja die vergangene Situation schon gut analysiert, ne? Da weiß man auch, was man dann besser machen muss. „Aus Erfahrung lernt man ja,“ sagt man immer so schön. Wären es dann auch so die Tipps, die du anderen Leuten mitgeben würdest? Also, wenn jetzt, keine Ahnung, 'n Kumpel von dir oder sowas das erste Mal umzieht und dich fragt so: „Hey, äh, du bist doch auch schon mal umgezogen oder das erste Mal umgezogen. Was wäre denn so der größte Tipp, den du mir geben kannst?“, ähm, hättest du da so quasi einen blanko Tipp, den du denjenigen dann, ja, mitgeben könntest?
Ja, also, definitiv erstmal die ganzen Kosten, ähm, vor Augen betrachten. Sei es jetzt man hat jetzt zum Beispiel 'ne Wohnung gefunden, ne? Dann guckt man sich an, habe ich jetzt, ähm, 1. 3 Monatsmieten beiseite, im Sinne von, man muss ja die Kaution dann bezahlen. Und dann das Geld für die 1. Miete, habe ich die schon mal beiseite? Und dann sollte man sich angucken: „Okay, hat die Wohnung schon eine Küche? Ähm, und falls nicht, ähm, wie viel würde mich so 'ne Küche kosten?“ Aber das liegt natürlich auch ganz, äh, an dem, wie viel man finanziell auch abgesichert ist, ne? Wenn man jetzt 'n Vollzeitjob hat und ganz gut verdient, sind das halt 'n bisschen andere Sorgen. Da würde ich mir dann eher Sorgen drum machen: „Ja, passt die Lage, wo ich gerade wohne, ist ist es weit weg von meiner Arbeit? Ähm, hm, habe ich ein Auto, falls nicht, ist so 'n, äh, quasi, ja das Edeka, äh, ziemlich in der Nähe, ne? Ist der Supermarkt ziemlich in der Nähe? Ansonsten, ähm, ist es halt ist s 'ne ruhige Lage?“ Es kommt wirklich auf die Person an, wenn sie finanziell abgesichert ist, 'n bisschen mehr 'n bisschen weniger Sorgen hat, was was jetzt die Finanzen das Geld angeht, dann würde ich der Person raten, sich 'n bisschen mehr die Lage anzugucken. Aber wenn's die Finanz wenn das Finanzielle 'n Problem ist, ja, dann würde ich eher raten, dass die Person ein bisschen, ähm, ja wie sagt man, ähm, sich die sich die Kosten 'n bisschen besser einkalkuliert, ne?
Mhm, ja, ich merke schon, also, äh, das Kostenthema ist bei dir auf jeden Fall präsent, ne? Das hat dir, hm, gut nachgesetzt. <chuckles> Aber ich finde, das hast du auch sehr gut analysiert jetzt. Also, ähm, wie gesagt, aus aus Fehlern lernt man ja, ne? Ähm, woher soll man's denn auch wissen, wenn man wenn's das erste Mal ist, dass man irgendwas tut. Also, das finde ich, machst du schon sehr gut, quasi, dass du eigentlich, äh, ja, die vergangene Situation da gut analysierst, hm Was meinst du denn? Du hast jetzt schon erwähnt: „Okay, man soll Geld zur Seite haben, auf Küche achten.“ Äh, was wäre denn so 'n Betrag, wo du sagst: „Okay, brauchst du jetzt mindestens, äh, all in all,“ dass du sa also, du hast ja gesagt, du su suchst nach 'ner neuen Wohnung, was ist so der Betrag, wo du sagst: „Okay, den sollte ich auf jeden Fall beiseite haben, dass ich quasi alles mir leisten kann, dass ich abgesichert bin, die Kaution und sowas bezahlt ist.” Was wäre da so 'n, ja, 'n Betrag, unter dem du jetzt keine neue Wohnung mehr suchen würdest?
Ja, also, ich ich gehe von 10.000 € aus. Ähm, das auch nur, wenn, ja, die Küche schon vorhanden ist und sonst keine Möbel da sind, also, dass der Betrag, der mir da einfällt.
Mhm, okay, verstehe. Also, Küche ist schon sehr wichtig. Also, das ist auch so 'ne Sache, ne, weil 'ne Küche, wenn du die selber rein bauen musst in 'ne Wohnung, äh, die kannst du ja immer schlecht mitnehmen, weil die ist ja dann meistens auf die Wohnung angepasst, ne? Und, wenn du die dann in 'ne neue Wohnung mitnimmst, macht's halt alles nur komplizierter. 1. ist es halt riesensperrig, ne? Musst ja auch irgendwie dann wieder, äh, rauskriegen, das Zeug. Ähm, und 2. ist es ja dann auch gar nicht gesagt, dass die in die neue Wohnung reinpasst, ne? Dann kann man es vielleicht Nachmietern in Rechnung stellen, aber ich finde das ist 'n sehr guten Punkt, den du angesprochen hast, worauf man auf jeden Fall achten sollte, auch mit der Küche, ähm, dass da schon eine drin ist. Ähm, gerade, dass du das halt auch nicht als Vermieter irgendwie stemmen musst, weil es irgendwie ja schon, sage ich mal, die Aufgabe vom Vermieter ist dir sowas essenzielles wie 'ne Küche zur Verfügung sch zu stellen, weil das, ja, ne, so, als hättest du kein Klo im Badezimmer und der Vermieter sagt: „Ja, bau dir halt dein eigenes Klo ein, wenn du eins willst.“ Das ist schon irgendwie so 'n bisschen, hm. <chuckles> Aber, dann danke ich dir, äh, mal für das Gespräch, ne? Es hat super viel spaß gemacht, ne? Du bist sehr reflektiert, wie ich finde. Ähm, du hast viel aus deiner Situation gelernt. Konntest auch gute Tipps geben für Leute, die, äh, vielleicht gerade, ja, hm, vor ihrem 1. Umzug stehen und auch so bisschen aus deiner Erfahrung lernen können. Also, äh, vielen Dank dafür, ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch einiges aus dem Gespräch mitnehmen können.
Ja. Ja, gerne, hat mir auch sehr Spaß gemacht über die Erfahrung zu reden, war angenehm. Schönen Tag wünsche ich dir noch.